Sì, assolutamente. Io pure, mhmm, mi ci ri sono sempre ritrovato a dover un attimo bilanciare le cose nella presa di decisione di questi aspetti, anche se io preferisco e anche ho anzi ho sempre fatto così, separare al più possibile le 2 cose, no, cioè il lavoro deve essere una cosa, la famiglia è un'altra, e cerco, mhmm, di non intersecarle mai perché sono sicuro che <chuckles> andrei a danneggiare entrambe dopo, alla fine dei conti.
Eh, vedi? Mh, mh. Sì, ma infatti è peccato quando praticamente l'uno sovrasta l'altro, perché purtroppo per forza di cose non puoi, ehm, poi venire meno a quelle che sono, uhm, degli obblighi o delle responsabilità, in entrambi i casi poi, tra l'altro.
Sì, sì, per uno e per l'altro, sì, sì. Per dire hai citato lo smart fuor lo smart working, eh, io ci ho lavorato in smart working, però, mhmm, l'ho s l'ho sempre evitato quando vivevo per esempio con i miei, perché era una forma di intersecazione tra lavoro e famiglia e per me non è per, diciamo, la mia concezione, non era possibile.
Te? Certo. Ah beh, non è una cosa che a te andava bene, quindi non non non poteva viaggiare proprio di pari passo.
Esatto, sì, sì. Quindi No, no, assolutamente, assolutamente. Per garantire la sanità di entrambe le sfere è necessario che siano distaccate, anche perché il più delle volte, <chuckles> anche ironicamente, stiamo parlando di 2 sfere che possono provocare stress, no, alle volte sia il lavoro che la famiglia. E, ehm, io se immagino la combinazione di queste 2 forme di stress, dopo io non ne esco più fuori.
Mh, mh. Certo. Sto e assolutamente. Assolutamente. Certo, certo. Eh beh, ci sta comunque eh, ci sta ci sta tutto, perché poi ognuno se la vive a sé, quindi è molto personale come come scelta. Guarda, mhmm, mi ha fatto piacere che tu abbia condiviso questo tuo pensiero con me.
Sì. È stato un piacere mio. A presto.
A presto.